जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आपके घर में बच्चे ज़रूर हैं, है ना? तो मतलब आपने वहाँ पे क्या चीज़ देखी जो आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ बढ़िया है। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं ये चीज़ ज़रूर सिखाऊँगा इसे, वो क्या चीज़ है?
जी। हुँ, हुँ। अ, देखिए मुझे वैसे तो उचित है कि थोड़ा सख़्त रखना भी, बच्चों के साथ सख़्ती बरतना ज़रूरी होता है। ख़ासकर शुरुआती दिनों में ताकि बच्चे अ, जो है ना एक लय पकड़ ले एक उसमें ढल जाए डिसिप्लिन में ढल जाए। तो उसके लिए थोड़ा-सा सख़्त रहना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने जैसे आपने प्रश्न पूछा ना मुझसे मुझे लगता है कि ब जब मेरे जो भतीजा है, उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। तो वो मुझे आकर बताता है कई बार उसने कुछ गलती ऐसी कर देती कर दिया होती है कि उसको डर सताता है कि अगर उसको मम्मी को बता दिया आपने या दादी को बता दिया। तो फ़िर हाँ, उसको बड़ी डाँट पड़ने वाली है और बड़ी सुनने को मिलेगी। लेकिन वो बड़े शांतिपूर्वक मुझे आके बोलता है कि चाचू मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पर मम्मी को मत बताइएगा। तो मैं उसे पहले ढाँढस बनाता हूँ कि देखिए अगर ज़रूरत पड़ा तो मम्मी को बताना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन आप ध्या ये ज़रूर है कि हाँ, अगर आप ख़ुद की गलती मान लेते हैं और जानते हैं इस बात को कि इस पे दंड मिल सकता है आपको। तो शायद वो दंड नहीं मिलेगा आपको ज़रूर ये मैं इस ये भरोसा दिला देता हूँ उस बच्चे को। तो वो मुझे बताता भी है और फ़िर अपने समझ के हिसाब से उसके प्रश्न के हिसाब से मैं उसका जवाब देता हूँ फ़िर।
बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, अच्छा। हुँ, मार पड़ी। <chuckles> अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल सही। हुँ, हुँ सही है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपको क्या लगता है जैसे आज के आधुनिक ज़माने में, है ना? जो पेरेंटिंग है मतलब वो अ, पहले से किस कितनी ज़्यादा जो है चैलेंजिंग हो गई। आपको क्या लगता है मतलब कि मतलब पहले आ नए-नए चैलेंजस क्या आ रहे हैं? बिल्कुल, हाँ जी।
जी। हुँ, हुँ। अ, जी, अ, <chuckles> ये सच में ना बहुत ही गंभीर मुद्दा है असल में। क्योंकि अ, हम लोग क्या करते हैं ना जो आज के विवाहक है ना अ, मैंने देखा है वो कम्पेयर करने लग जाते हैं पुराने ज़माने से। जब वो ख़ुद बच्चे थे 30 साल पहले, 25 साल पहले, जब वो ख़ुद बच्चे थे 40 साल पहले। तो ज़माना बदल गया है देखिए, हमारे समय में जब आप और मैं बच्चे थे ना उस समय सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं भईया और जो नई-नई तकनीकें आ रही हैं उनका ज़माना था नहीं। लेकिन आजकल तकनीक का ज़माना है। छोटे-छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे टीवी चलाना जानते हैं, फ़ोन का लॉक खोलना जानते हैं, रेफ्रिजरेटर जानते हैं कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। जी, तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन का ज़माना हो गया ना उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा। और ये सीखनी पड़ेगी ये बात कि जो बच्चे आज उस तकनीक के कारण उनका मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा परिवर्तन हो गया है। वो ख़ुद को स्मार्ट समझने लगते हैं बच्चे, कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझने लगते हैं। वो सोचते हैं उन्हें काफ़ी चीज़ पता है, लेकिन स सच सच्चाई तो यही है कि नहीं पता होता है उन्हें। तो इस चीज़ का इल्म थोड़ा धीरे-धीरे बच्चों को डालना शुरू करना पड़ेगा वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है।
हाँ जी, हाँ जी। ये बात भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> ये बात तो है। बिल्कुल, य ये बात तो है। ये बात तो है। नहीं पता होता। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो मतलब <chuckles> मैं जानना चाहूँगा आज के ज़माने में आपको क्या लगता है बच्चे ज़्यादा स्मार्ट है या फ़िर पेरेंट्स?
जी।